Oye, pues, fíjate que que tengo un problema y y me gustaría compartirlo contigo, es una situación que que, últimamente, como que, me está causando un poco de conflicto, y y, pues, me gustaría, eh, ver si tienes algún tipo de de solución, de estrategia, eh, sugerencia, que como que me ayude un poquito a a salir como de este loop. Resulta que, pues, últimamente, eh, me cuesta trabajo como que mantener la concentración cuando voy a hacer algo y y suelo distraerme muchísimo, o sea, de por sí, yo soy una persona que soy súper distraída y que casi, que si pasó una mosca, me quedo viendo la mosca y se me olvida qué es lo que estoy haciendo, y ya me desconcentro, ¿no?, por completo, entonces, eh, pues, últimamente, suelo distraerme mucho como que con el teléfono, eh, pues, en mis redes sociales, o o, por ejemplo, eh, trabajo, eh, tengo un trabajo en línea que, pues, tiene como que un horario, eh, flexible, ¿no?, entonces, a veces, eh, pues, me suelo tomar una pausa, ¿no?, pero yo me digo a mí misma, como: "Solo nos vamos a tomar una pausa de 20 minutos, y no más", eh, nombre, pues, esos 20 minutos, se vuelven la hora, porque, pues, ya me acosté, ya emp me puse a platicar, ya me puse a ver TikTok, y, pues ya, como que, me distraigo por completo, entonces, eh, pues no sé, si tú tienes algún tipo de sugerencia que que me pueda ayudar a es a mantenerme concentrada por más tiempo.
Claro. <laughs> Okey. <giggles> Ajá, entien <laughs> Okey. Entiendo. Okey, bueno, pues, antes que nada, gracias por compartir esto que te está sucediendo y, bueno, vamos a ver si tratamos de buscar alguna solución, algún consejo que yo te pueda dar. Y, bueno
Gracias, ujú.
eh, me gustaría hacerte unas preguntitas para, pues, tener más contexto de de tu situación. Eh, ¿hay momentos en el día en que te sientes más enfocada, eh, y otros momentos en los que te sientes más distraída? Me refiero, ¿por las mañanas, por las tardes, sientes que tienes, pues, mayor distracción o en las noches o es como que aleatorio?, ¿no?, random el el la concentración.
Okey. Eh, pues creo que sí, eh, soy como más como tipo morning person, de que sí, se me facilita de que levantarme temprano, y como que en la mañana como que me siento productiva y con ganas de como hacer cosas, y, eh eh, sí, justo sí creo que se me da más en la mañana. En las tardes como que ya me duele me suele dar flojera, como que ya digo: "Ay, ya, ya no <chuckles> tengo ganas", sí.
Okey. Y bueno, eh, me me comentabas que, bueno, tu trabajo es como en home office, es, pues, hasta cierto punto un trabajo flexible. Em, ¿tomas pausas, eh, marcadas o, eh, las tomas cuando, pues, ya te sientes cansada, si te sientes saturada del trabajo?
Eh, sí, sí, normalmente sí, como suele ser home office, eh, pues, llega un punto en el que ya la postura me ya se me cansó, ya ya estoy como que totalmente abrumada, y y ya su normalmente suelo como que trabajar seguido unas, no sé, 4 horas, 3 horas y media, 3 horas, y y ya después de eso ya así como que necesito, eh eh, pues, distraerme un poquito, eh, pero puedo mantener como que bien esas primeras 4 horas como que sin problema. Pero ya después, como que de la pausa, es como que me cuesta ya volver a retomar esa concentración, como que esa energía, ya como que ya ya digo: "Ay ya, ya, ya, ya hice mucho". <chuckles>
Sí, claro, entiendo. Y bueno, ¿y tu lugar de trabajo ahí en tu casa siempre es el mismo? Me refiero, ¿tienes un lugar destinado donde siempre estás trabajando diariamente o vas variando entre, no sé, tal vez tus tu cocina, no, perdón, tu sala podría ser, tu habitación, no sé, eh, algunas veces en el patio? No sé, ¿vas variando o siempre es en el mismo lugar?
Eh, no, s sí, suelo tener un lugar destinado, tengo como un tipo de oficinita, eh, donde, pues, tengo mi escritorio, y ahí tengo así como que, eh, pues, justo, como que adecuado para para el trabajo.
Sí, claro. Y tienes cuéntame, ¿tienes algunas otras distracciones? Por ejemplo, pues, ¿vives con más personas, o tienes mascotas o bueno, tus vecinos son personas que hacen mucho ruido, tienes distracciones, eh, aparte de, pues, tú misma distraerte con el teléfono celular? ¿Tienes más distracciones?
Em, pues, sí, normalmente, em, pues vivo aún en en casa de mis papás, pero, eh, casi todo el tiempo me la paso en en casa de de mi novio, y ahí es donde trabajo, ¿no? Ambos trabajamos en línea, entonces, como que cada quien tiene su espacio. Entonces, sí, justo, también suele ser una distracción, porque luego como que tomo la pausa y lo voy a a distraer también, y voy a platicar con él, y de que: "Oye, ¿no tienes hambre? ¿Desayunamos juntos? ¿Qué se te antoja?". Y ya luego de que: "Oye, ¿vemos algo?". O algo así, y ya cuando vemos, eh, eh, pues, ya se nos fue más tiempo, ¿no? Normalmente, suele como que motivarnos, a veces, el que: "A ver, nos vamos a apurar para, pues, al ratito ir al cine, ir a comer, o ir a cenar". O algo así. Pero, em, pues, sí solemos como que luego distraernos mutuamente.
Okey. Ah, entiendo. <laughs> Okey. Y bueno y otra preguntita, eh, ¿con qué frecuencia sueles revisar tu celular? Eh, no sé, lo haces cada ¿Te has dado cuenta si lo haces cada 20 minutos, cada media hora, cada 10 minutos, o sí tardas como que más de 1 hora cuando estás enfocada, para revisar el celular?
Sí, claro. Em, pues tengo que estar como que sumamente concentrada para que no lo revise, pero creo que sí, o sea, no puedo, o sea, creo que incluso luego aunque esté concentrada de manera inconsciente, como que le pico para que se prenda la pantalla y ver si tengo alguna notificación, alguna llamada o algo. Eh, siempre lo suelo revisar, o sea, a cada ratito yo creo que, ¡uy!, muchísimas veces, o sea, sí es como que un apego, eh, bastante a a mi teléfono.
Claro, entiendo. Bueno, pues, eh, yo creo que tengo ya un poquito de contexto de lo que estás pasando. ¿Has tratado de definir bloques de trabajo, eh, pues me refiero a 1 hora, hora y media, eh, en tu rutina, o siempre es como que sin planearlo?
Eh, sí, fíjate que sí, como te comentaba, como como que trato de aprovechar que mis primeras 4 horas, eh, despierta, 5 horas, estoy muy productiva y como que con energía. Entonces trato de de aprovecharlas y y ser productiva, y casi siempre trato de comenzar en la mañana el trabajo. Em, solamente que, ya luego, en la tarde o o después de tomar una pausa, como que ya me cuesta un poco como que mantener la la concentración.
Okey, ¿y tratas de adelantar tu trabajo en las mañanas o lo vas, pues, eh, partiendo en partes iguales, repartiendo durante lo largo del día? ¿Cómo cómo haces eso?
Pues, sí, normalmente trato de hacer así como que lo más que puedo, lo más dependientes que pueda, o sea, lo más, más más que pueda avanzar antes de las 2 de la tarde, como que tra o a las 3 incluso como que trato así de terminar todo, y ya de ahí a veces sí me tomo una pausa, pues, ya necesaria como para comer o algo así, y ya de ahí termino, pero ya trato de que sea como que menos, o sea, que ya la carga de trabajo sea muy poca, para que ya tampoco se me haga pesado como que retomarla y ya nada más es como de: "Ay, ya solo voy por poquito", ya yo misma como que me doy ánimos, ¿no? Eh, como que eso luego he visto como que me funciona, pero a veces digo, o sea, no sé, mientras que estoy entrando, mientras que estoy prendiendo la la computadora, ya agarré mi celular, y ya me puse a ver redes sociales, y ya se me fueron ahí otros 15 minutos.
<chuckles> Eso intento. Claro. Bueno, pues, como un, eh, consejito podría darte yo que, eh, trates de, bueno, silenciar las notificaciones en tu en tu teléfono, ¿para qué?, para que, bueno, de esa manera evites, pues, eh, evites dar atención a tu teléfono más frecuentemente. Eh, también podrías establecer, pues, un horario de para revisar tus mensajes o tus redes sociales, o por ejemplo, puede ser cada hora, ya que, pues, bueno, tienes un horario flexible. Em, puedes revisarlo a cada hora tal vez. Y si de plano el celular sientes que es mucha tentación, pues, podrías colocarlo fuera de tu alcance visual para que te ayude a enfocarte y bueno, eh, terminar más rápido tu trabajo diario, ¿no? También evitando, pues, de que te sobrecargues de trabajo y, bueno, llegues a, pues, al estrés o por cansancio, este, pues, te sientas también agotada, ¿no? ¿Has intentado eso de bueno dejar tu celular fuera de tu alcance o, eh, establecer algunos horarios de uso?
Fíjate que, ahora que lo mencionas, como que, <chuckles> se me abre el panorama, así como una caja de Pandora. Y digo: "Ay sí, pues, ¿cómo no se me ocurrió antes?". Creo que tienes toda la razón ¿eh?, justamente, creo que siempre trato de tener el celular pegado a mí. O sea, incluso hasta cuando voy al baño, y no siempre lo ocupo. O sea, simplemente es, como nada más, la necesidad de sentirlo cerca de mí. Entonces, creo que creo que, justo, podría no sé, quizá, eh, hacer uso de las herramientas, de quizá, ponerle un enfoque, y que me muestre como un resumen de notificaciones a cierta hora. O o o reducir las notificaciones de de cosas, que pues, me provocan tentación, y y me distraen, ¿no? Creo que creo que no la había visto desde esa perspectiva. Y creo que tienes muchísima razón.
Sí, claro. Sí, claro. Te podría funcionar, tal vez, de esa manera. Igual otro pequeño conseji consejo podría ser, de que Bueno, eh, en tus momentos de descanso, donde decidas descansar, pues, poder evitar, tal vez, eh, consultar las redes sociales. Si no, hacer descansos, em, reales, como levantarte, estirarte, eh, respirar, salir al patio. Eh, no sé, si de pla de pronto, vives, eh, cerca de una calle, pues, voltear a ver afuera de la calle, los carros, los coches. Eso también, pues, te podría ayudar, a relajarte mentalmente, realmente. Que en lugar bueno, de estar viendo videos en TikTok o en las redes sociales, que, pues bueno, tal vez, te pueden, incluso, eh, perjudicar mentalmente, en en tu desempeño, pues, en el trabajo, ¿no?
Sí, claro. Creo que creo que, justo, creo que, me resuena esta parte, de que dices, como hacer descansos reales, y darle, pues, cierto apapacho a mi cuerpo, de de estar sentado, como que tanto tiempo, ¿no? Entonces, creo que tienes toda la razón. Y y te agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias por escucharme, por no juzgarme, y al contrario, darme soluciones, pues, óptimas e inteligentes, que van muy ad hoc con con mi situación. Entonces, no, hombre, te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo. Y y valoro mucho, tu tus recomendaciones.
Claro. No, de nada. No te preocupes. Espero que estas ideas, bueno, te sean útiles. Y que, pues, de ahora en adelante, tu trabajo sea más, eh, armonioso, y tengas esa ese descanso que necesitas. Y, bueno, también evites distracciones. Mucha suerte.
No, hombre. Muchas gracias. Un abrazo.